آه، آه، طبعًا يعني فعلًا ال ال يعني الخوارزميات دلوقتي بقِت يعني ذكية ال لمّا تلاقي إنه في حاجة بتنتشِر أو في عليها comment كتير حتى لو هو طبعًا ما بيبقاش عارف أو ما بيهمّوش حتى لو كومنتات سلبية يعني، بس ما دام في حاجة عليها تفاعُل كتير فعلًا بينشُرها، بينشُرها بشكل كبير جدًا ودي يعني
آه. يعني ممكن مسلسل سمعة سيّئة بس ينتشِر برضه ويخلّي الناس تتفرّج عليه، يعني مثلًا ممكن يكون سبب لإنتشار الإنتقاد بس ده برضه يدفَع الناس إن هي تتفرّج، يعني أنتِ ممكن تتفرّجي على حاجة من خِلال إن هي آآ، فيها جدَل كبير مثلًا في أي حاجة كان عليها جدل كبير مثلًا على الSocial Media ويعني موضوع رأي عام أو حاجة زي كده مثلًا وخلّيتِك تتفرّجي عليها بسبب ال جدال الكبير اللي أنتِ شايفاه ده، إمم.
بالضبط. أيوه. بالضبط، يعني إمم. آه. آه. أيوه كان في فيلم، كان في برضه تمثيلية اللي هي كان اسمها أ أعتقد آمم، آآ كان اسمها آآ، سفاح الجيزة أو حاجة زي كده، دي برضه دي برضه كانت أنا م كنت رافضاها تمامًا، يعني أنا مش عايزة أتفرّج أنا على قِصّة يعني فيها قتْل ومش عارفة إيه، مش عاجباني. أ أيوه بالضبط، بس لأنها انتشرِت ولقيتها كلّ شوية بتطلَع لي آآ، فلأ ابتديت بقى إيه، طَب أشوف حِتَت منها كده، يعني ما شوفتش صحيح التمثيلية ككُل يعني ما فتحتِش بقى ال ال ال المسلسل وشُفته من أوله لآخرُه بس فهِمت القصة من من من كُتر ما طلِع لي آآ، فيديوهات قصيّرة عن ال التمثيلية دي. وهي فعلًا كان كلّ الكلام عنها سلبي مش إيجابي خالص، يعني كلّ الناس بتقول إحنا ليه نعرِض آه، ورغم كانت انتشرِت جدًا، جدًا من إن كلّ من إن التعليقات عليها سلبيّة إنه إحنا ليه بنتفرّج على قِصّة حياة واحد قتّال قُتلا يعني و القِصّة مش ما ما فيش درْس نستَفيده منها أصلًا، آه.
آه. الاسم نفْسه يخُض يعني، آه. إمم. إمم. وبرغم كده برضه اتفرّجتِ عليها، آه. حاجة صعبة وما فيش حاجة وسيّئة والfeedback سيء بس هو عشان الجِدال الكبير اللي عليها كلّه بيتفرّج <chuckles> تمام، آه.
فعلًا. ب بالضبط، انتشرِت جدًا، آه جدًا، جدًا، وبعدين لو تفتِكر كانت برضه من فترة في آآ قناة معمولة آآ، راجل وسِت بي متجوّزين عاملين قناة كده عبارة عن إن هُم بيحكوا بقى خطوبتهم وبعدين بيحكوا فرحهم وبعدين لما خلّفوا بنتهم، هي بيحكوا يومياتهم ال برضه كان عليها إنتقاد مش طبيعي إن هو إحنا مالنا بال بحياتكم الشخصية و وحاجات بتبقى واضح جدًا، أ آه يعني واضح جدًا إن هُم مم يعني مألّفين يعني إن دي، إن هي بتعمل مش عارفة آآ، مقلَب في جوزها وبتصوّره وهو مخضوض، يعني حاجات قِصَص غِلسة بس انتشروا جدًا، جدًا، جدًا، وجَه لهم آآ يعني مشاهدات أ نتيجة إنه أنا بيتهيّأ لي ده عدَم وعي من الناس يعني، أنا
تمام مفهوم. آه. بس الناس بتتفرّج برضه. طَب ده نتيجية إيه؟ يعني د يعني ده، يعني زي ما أنتِ بتقولي يعني، الحاجات دي وِحشة أصلًا ومش واقعيّة وسيّئة ومضِرّة، يعني ده هل ده إنحدار في الذّوق مثلًا بسبب الSocial Media؟
آه.